Mhm. Pum Pumas, ja. Ne, also ne? Ich weiß schon, was du meinst, ne, und na klar, natürlich, das sind das sind alles exotische Tiere, ne? Aber es ist trotz alledem für mich ist jetzt alles exotisch, was irgendwo nicht im Normalfall 'n Haustier wäre, ne? Also, aber es es es gibt ja hier Leute, die halten auch teilweise die finden irgendwelche, ähm, äh ne? Hm, äh, Baby a äh, <tsk> na, Rehe und so weiter und, ne, integrieren die dann irgendwie ins Haus. Das Das Tier gehört ja nicht ins Haus, ne? Also, das ist ja ne? Und da das ist mhm.
Also Ne? Oder Affen. Ne, das stimmt. Das stimmt. Also, der Holländer hat ein Rehkitz damals gefunden
Ja.
äh, und das lebt draußen bei ihm, aber er hat das aufgepäppelt. Äh, das lebt draußen bei ihm, äh, in 'nem Gehege.
Mhm. Mhm. Mhm.

Ja, absolut, kein Problem, ne? Und das ist, ne
Und wenn du dann exotische Tiere zu Hause hast
Ja?
boah, ich finde, das ist dann immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Man sieht das zum Beispiel an Wölfen.
Mhm. Ja. Ja, natürlich. Ja.
Ne, die, äh, lassen sich nicht domestizieren. Und wenn du dann so 'n Wolf zu Hause hast, dann musst du echt 'n Experte dafür sein für die Körpersprache und du musst wissen, wie du so 'n Tier zu handhaben hast, wenn du's gerettet hast.
Ne? Nein. Ja. Mhm. Mhm. Ja, absolut, absolut, ne, und das ist einfach also, da finde ich, es ist halt, äh äh natürlich, es du, es gibt ganz viele Fälle auch, wenn wenn, ne ich habe früh mich da auch mit beschäftigt mit so all diesen ganzen Rettungssachen in in, äh, Südafrika und es gibt da Wahnsinnsgruppen und und und teilweise auch private Paare, die ihr Leben dafür hergegeben haben, um um Tiere zu retten und, äh, wieder aus irgendwelchen, äh, ne d das sind ja ganz viele Tiere, die auch in diesen diesen, ähm <tsk> na, wie sagt man? Äh, Handel irgendwo drinstecken, ne? Diesen diese illegaler Handel, ne, und die werden dann von von Platz zu Platz, äh, manövriert und so weiter. Und und das ist toll, was die machen, ne, und und also die die Menschen, die das die dann die Tiere retten. Ähm, und viele können nicht mehr in die in die Wildnis zurückgebracht werden, ne, aber, ähm, es ist halt am Ende des Tages, äh ne, das sind aber dann die Menschen, die auch wissen, wie man mit so 'nem Tier umgeht. Und das ist natürlich auch kein Tier, was bei denen zu Hause im im auf der Wohnzimmercouch liegt, ne? Also
Tja. Retten, hm. Ja. Richtig. Richtig, richt
und i ich finde es immer faszinierend wie also, gab hier in New York auch auch 'n auch 'n paarmal Fälle, wo da haben sie ein einen Mann, äh, irgendwo in Harlem, ähm, verhaftet, der hatte einen Tiger in seiner kleinen Wohnung.
Das ist doch total krank. Also, das ist doch ich frage mich dann einfach, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, dass die, äh, so was machen halt einfach, ne?
He Ja, also Ja. Ja, natürlich. Und wie erstmal, wie kam das Tier überhaupt dahin? Das ist ja mal das Nächste, ne? Es muss ja erst mal noch in in die Wohnung bringen, ne? Selbst wenn's 'n Baby war. Also, äh, das ist das ist äh, Leute, die Anakondas zu Hause halten, ja, also
Genau. Total. Total. Ha, verstehe ich auch nicht. Also, ich ich finde das ich verstehe das alles. Ich finde ja Schlangen finde ich auch superschön, ne
das sind das sind alles, äh, ne, so 'n ja. Ja. Ja.
ähm, aber ich verstehe nicht, wieso man eine giftige Schlange, äh, zu Hau also a gut, 'ne Anakonda ist jetzt nicht giftig, aber das ist trotzdem 'ne Schlange, die kann dich sehr schnell umbringen
Mhm. Ja. Ist 'ne Würgeschlang Ja, sicher, ne?
ne? Die erwürgt dich dann einfach.